Então, realmente, é melhor um caderno em branco mesmo, só com as linhas
Um caderno que tu e tu define o que tu acha, entendeu, tu tu escreve na hora. Porque a pessoa, ela não vai ter essa coisa, assim, de ir lá na cor certa escrever, sabe. Se tu tiveres, ótimo, mas se tu não tem, tu segue um modelo que tu vai achar, entendeu. Estou te dando um sugestão de modelo que tu te localiza, tu te ache nas coisas, nas informações.
Hum. Não, é ótima essa sua ideia, eu já estou aqui imaginando, eh, eu eu preciso no caso comprar um novo caderno pra começar, realmente, no zero, não utilizar o que eu tenho agora, porque tá uma bagunça. <laughs> Eh, e aí eu compro um novo e já começo a partir de hoje a anotar.
É. Pra não misturar, né é. E e isso é uma sugestão. É, isso é uma sugestão, sabe, porque modus operandi é de cada um, mas tenta pelo menos, entendeu, criar um modelo mental de como tu te organiza, porque aí tu te vai perder menos tempo procurando informação. Com certeza.
Não, sim, sim. Isso de colocar o o o tema, né, no caso, trabalho ou encontro, projeto, e no topo, junto com a data, isso aí vai me localizar muito mais fácil do que antes. Antes ficava meio que no meio lá, escrito no texto. <chuckles> Isso. <chuckles>
Hum. Uhum. Isso. Isso, exato. Em qualquer lugar, né. É, em qualquer lugar isso, é, e aí tu nem sabe do que que se refere aquilo, né, até tu ler tem que ler tudo pra achar, né, complexo.
Exato. Não, e às vezes eu escrevo rápido e não consigo nem identificar a minha letra direito. <chuckles> É. <laughs>
My God. Mas então tá, eu te desejo boa sorte, pensa nesse modelo mental que tu te ache da melhor forma e na forma mais simples, tá bom.
Sim, pois muito obrigada, eu já vou pôr em prática tudo isso hoje.
Imagina. Tá bom. Abraço, até logo. Tch
Até.